آه فعلًا، عندِك حق والله لأن أنا فعلًا كنت نِفسي ألاقي الطريقة اللي تخلّيني مثلًا أقول لها اللي عندي من غير ما أزعلها، ومن غير ما أفضل بقى أنا اللي تعبانة و و ود متضايقة ومتعصبة بعد كُل مرّة باعدِّل لها يعني تعديلات وكده، بابقى برضو زعلانة ومتعصبة لأن ده آآ ضغط عليَّ. آه. ومش عايزة أضايقها في نفس الوقت، فكلامِك بجد يعني ريَّحني أوي و وهابتدي يعني آخد الأسلوب ده في الكلام معاها، آآ و و وأشوف رد فعلها إيه، وأكيد من كلامي ومن طريقتي يعني هي ممكن يعني ما تاخدش الكلام ب بحساسية أو حاجة، فأنا هاحاول بجد أنا مبسوطة أوي إن أنا يعني اتكلمت معاكِ في الموضوع ده، وإنِك فضفضت كده معاكِ، آآ كفاية إنِك سمعتيني وقُلتِ لي رأيِك و وأرشدتيني كمان إن أنا أعمل إيه معاها. أنا متشكرة ليكِ جدًا جدًا جدًا.
مش عايزة تضايقيها طبعًا، طبعًا. إمم. أنا تحت أمرِك في أي وقت.